Мгм. Да, я согласна. Слушай, вот, а, говоря о, а, ностальгических песнях. А есть ли у тебя какая-то такая песня, которая может показаться стыдной? А, то есть, может быть, это какая-то очень, а, странная, а, песня. Э, ну, вот какая-нибудь такая, которая которую, а, может быть, вот, сразу же ты бы не стала новому человеку говорить, что вот это моя там, 1 из не то что любимых, но каких-то таких важных для меня песен, потому что, а, возможно, это будет не так воспринято.
<laughs> <chuckles> Слушай, да. <chuckles> Но это не песня, это группа, которую я стала слушать, э, ну, как, не то чтобы сильно прям фанатично, но, м, был такой период, когда у меня была кассета группы "Мальчишник". Вот, ам, мне б мне было лет 13, наверно, у них были очень неприличные песни. А
Так. Ага, ага. М, ну да, по поня это понятно. Слушай, а как эта кассета к тебе вообще попала? Вот 13- это з тоже такой. А, правда? И это это просто продавали так спокойно? Ничего себе. Мгм.
Вот. Я её купила в магазине, <laughs> даже так. А, ну да, тогда это было какое-то новое веяние. Нет, безусловно, у них есть очень такие красивые лиричные песни, например, вот, а, там, "Я хочу быть с тобой", такое вся мелодичная, а, но были такие прямо неприличные. И в целом мне, как подростку, было смешно их слушать как что-то запретное, что родители не знают, я это включу там с друзьями, и мы будем хихикать. Но это просто прикольный период моей жизни, который тоже был как, наверно, маленький этап развития.
Ага. Мгм. Ну да, да. Ага.